Ah, sa school, pero sa barangay hindi kasi mga bata yung kinukuha nila, eh. <laughs>
Mm, okey. <laughs>
Oo, yung mga alam mo yung pang mga na nasa gala, aware ka ba dun sa mga nasa gala kapag may pistahan? Yung mga naka-gown. Oo, mga ganun. Ewan ko, parang hindi ako ano sa ganyan, parang bata kasi. Hmm, mm. Maano talaga ako, nanood-nood ako ng pageant, ganyan, suporta sa mga pinsan na mga bata. Kasi yung mga pageant kasi sa'min kadalasan mga bata, eh. Mga bibong-bibong nagsasasayaw. <laughs> Oo.
Opo, aware naman po kasi nakasali na din ako isang beses. Mm, okey. Opo. Mm, okey. Ah, ganun? Hindi yung ano, hindi siya tulad nung mga pagent na parang yung mga pang-dalaga talaga na ano, pang bara-barangay, ganun?
Meron kaso mm. Meron kaso mas madalas talaga yung kabat ah, mismo yung ano, parang mga bata pa. Kasi ang labanan din dun sa'min kapag ganyan ano, yung alam mo yung perahan, yung solisitan?
Ah, oo, okey.
Oo, yun ang nagiging labanan dun sa'min kaya tan
So, parang ang nangyayari po pera-pera yung laban?
Mm, yun na mismo. Omsim. <laughs>
So, kahit kahit maganda kahit maganda yung ano, tsaka matalino yung ano, matatalo kung hindi marami yung pera.
Bata. Mm, totoo. Oo, pero nag-e-enjoy ako diyan, ah, kasi talaga yung mga mommy nila laban na laban. <laughs>
Oo. Pero matanong ko lang, ano pa yung pinakaano niyo, pinaka parang paborito niyo sa lahat ng mga nangyayari sa pagkapalam kapagka merong piyesta sa inyo?
Mm. Sa ar